Heu bah, toutes les araignées peuvent, heu, sont en capacité de mordre. Mais le ce qu'il faut, heu, savoir, c'est pourquoi une araignée va choisir de mordre? Et pour le coup, bah, voilà, moi, j'aimais bien moi, j'étais dans la période où j'étais en mode enquêteur, un peu. C'est-à-dire que, hem, heu, je recherchais plein d'informations sur, heu, sur le web, heu, c'était il y a quoi? C'était c'était en 2012-2013, il y avait pas un énorme contenu sur, heu
Oui. <laughs> Oui, oui. Tu avais quel âge à peu près, quand tu faisais ça?
Heu, j'étais jeune. J'avais entre 10-11-12 ans, quelque chose comme ça.
Ah super! Donc heu, tu avais vraiment pris, heu, ton courage entre 2 mains et tu avais décidé que, justement, tu voulais plus ressentir cette peur, cette, heu peut-être ça te faisait aussi des émotions fortes. Tu avais plus envie, finalement, de de vivre tout ça mais tu étais quand même, heu, jeune pour prendre ces décisions?
Bah, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que ça peut être impressionnant, le fait que je sois jeune mais heu, ça montre aussi le fait que, bah, en fait, il y a pas forcément d'âge pour se rendre compte de l'importance de la vie. Heu, parce que moi, en fait, ce qui me plaisait pas, c'était le fait qu'on tue les araignées et je me disais: «Pourquoi on les tue? Heu, alors que, bah, heu, je» en fait, on les tuait juste parce qu'elles sont là, quoi et on les tue pour leur existence.
Mmh mh. Ah, c'est ça? C'est c'est c'est ça qui te plaisait p c'est ça de dans le fond qui te plaisait pas le plus?
Non, c'est c'est ce qui me ce qui me f ce qui me déplaisait fortement, c'est le fait qu'on les tue juste parce qu'elles existent, quoi, juste parce qu'on aime pas leur apparence.
Sans aucune raison parce que oui! Parce que même par peur! Par peur et parce qu'elles font peur et du coup les gens vont les tuer automatiquement, alors que, comme tu dis, personne ne connaît vraiment qui elles sont, finalement.